لأ أنت حاول تهوِّن على نَفسك، بالعكس ممكن الصور دي يعني يعني أنت ممكن تأجلها شوية بلاش كُل شوية تقعد تبُص لها فتبتدي حالتك النفسية ت آآ يعني تبقى مش كويسة وأهو أنا زي ما قُلت لك أنت بسبب إن أنت لسه فاضي، لسه وقتك مش مشغول فعندك وقت إنك ت تبُص على الصور، عندك وقت إن أنت ت آآ آآ تبقى مشتاق لل للناس اللي أنت كنت بتحبهم، بس هو أكيد لمّا الوقت يبتدي يبقى مليان مذاكرة، آآ وبعدين طب أنت ما فكرتش مثلًا إن أنت ت تشتغل بجانب الدراسة؟
اشتغل؟ لا والله ما خطرش في بالي.
حاجة ولو بسيطة يعني دايمًا الدول الأوروبية دي بيبقى في مثلًا، في كده مرونة شوية في العمل ممكن تشتغل مثلًا بس حتى ولو اللي هو ي عمل جزئي مثلًا ساعتين، 3 في اليوم.
آمم، تصدقي فكرة حلوة أوي، يعني فعلًا ممكن أشتغل بحيث إن أنا يعني أشغل وقتي وفي نَفس الوقت يعني أزود دخلي، فكرة حلوة أوي بجد. حلو أوي.
وهتزوِّد كمان من من معارفك وهتزوِّد من شبكة التواصل اللي أنت هتبتدي تتعرف عليهم، وهتتعرف على الناس آه م ممكن تلاقي بقى ناس عرب زي ما باقول لك أو حتى من جنسيات مختلفة بس كُل ده هيهوِّن عليك ال ال الوِحدة يعني.
فعلًا آه. يعني بجد، بجد أنا مش عارف أقول لِك إيه، أنا يعني آآ كانت حالتي النفسية تقريبًا تحت الصفر و و ويعني كنت متضايق أوي ومخنوق. أنا حتى كنت بافكر إن أنا أرجع يعني كنت فعلًا متضايق بس فعلًا بعد ما ما يعني بعد ما اتكلمت معاكِ أنا حاسس نَفسي ارتحت أوي، الحلول اللي أنتِ قُلتيها دي بصراحة حاجة يعني جميلة أوي. آآ إن أنا أتعرّف على الناس اللي حواليَّ حتى في البيت وعلى الناس اللي هُم العرب برضو وفعلًا أنتِ فهمتيني المشكلة إن أنا فعلًا عندي مشكلة إن أنا لسه مش مشغول بحاجة. موضوع الشغل ده برضه حلو أوي يعني أنا ممكن أجرّبه فعلًا بإذن الله و وحقيقي أنا بجد مش عارف أقول لِك إيه، أنا متشكر جدًا جدًا ليكِ.
أنا كمان والله اتبسطت للكلام معاك النهاردة، وإن شاء ال وإن شاء الله الأمور الفترة الجاية تمشي بشكل آآ سَلِس كده و والغربة يعني تهون عليك بإذن الله.